Non so, mhmm, voli, non lo so, però be penso cioè dopo allora lì comincerebbe nemmeno a averci il tempo, no. Però qui qui sì pa pa parliamo di istantaneo, no.
Certo. Eh, mhmm, sì, sì, n Ah, vabbè allora 0 impatto calorico, vabbè sì, ci può ci può star
Sì, zero impatto calorico, quindi hai tutta tutta l'energia che, mhmm, che che vuoi. <chuckles>
Eh, allora così è troppo bello. Allora io me ne vado in giro per il mondo ogni sera, me ne vado. Guarda mi passa la pigrizia ed esco ogni sera, altro che risparmi, non risparmio.
Eh, anzi.
Vado in gir eh, rimarrei povera guarda, quello è l'unico svantaggio perché
I. Vabbè però mica è detto perché tu cioè non è che devi stare cioè già il fatto che magari che ne so, ecco te ne vai a Manhattan, no, te ne vai a Manhattan, ehm, e giri lì un paio d'ore, no, cioè senza che devi spendere necessariamente niente, fare shopping, no, stai lì, vedi, già il fatto che stai lì che è una cosa così, ehm, inaspettata e a e a nessun costo, no. Ehm, che ecco, ti può permettere anche di stare tipo 1/4 d'ora magari, no, sai, uhm, se senti le notizie, ehm
Sì. Sì. Certo. Certo. Ert
delle notizie "ah, c'è questo evento" no. E prendi e v vai lì.
Ma ma pensa invece ma pensa invece anche a tutte le cose positive che, per esempio, potrebbero esserci nel teletrasporto. Per esempio, metti in una situazione molto banale quotidiana, ma di pericolo, okay? Metti che c'è un ladro che mi insegue o uno che, uhm, non so, mi insegue perché mi vuole stuprare, non lo so, mi vuole derubare.
Sì. Ah-ah. Ah, certo. <chuckles> No, speriamo mai. Sì, sì.
No, cose or orren orribili, cioè tu sei in una situazione di gra di forte pericolo o e di paura.
Certo. Eh certo, prendi e ti e ti ti ti
Cioè per scappare ti teletrasporti dall'altra parte del mondo. Che figata ques
Cer Ti dilegui, ti ti dilegui, no, ti ti sì.
Ma esatto, esatto, esatto. E quindi sarebbe stupendo anche come situazione di salvavita proprio, no.
Okay. Certo, certo assolutamente, assolutamente.
Cioè non avresti più paura di niente alla fine, cioè
Eh sì, anche di camminare per un per un parco di notte, no, in di infestato dai più criminali incalli dai criminali più incalliti, perchè poi eh sì.
Esatto, chi se ne frega tanto te ne puoi andare in uno schiocco di dita, giusto?
Certo, sì, sì. Quindi potresti andare anche nei peggior bar di Caracas, no. <chuckles>
Quindi Esatto sì, potrei mi sentirei una supereroina senza nessun limite, veramente.
Eh, certo. È vero, è vero, ques qua è anche un aspetto a cui non avevo non avevo pensato.
Ma io lo sai cosa farei? Diventerei la supereroina della città, salverei le vecchiette dai ladri, ehm, cioè mhmm, le situazioni sai i supereroi che hanno i poteri e ovviamente vanno in giro per la città? Esatto, esatto. Io diventerei Wonder Woman.
Dimmi. Sì, sì. Sì. Tipo Batman, no, tipo Bat Batwoman.